อืม ถ้า ณ ตอนนี้
เพื่อการศึกษาที่ดีขึ้น เพื่อระบบนู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ย ดีขึ้น อะไรอย่างเงี้ย เคยคิดไหม?
ำเอ่อ ถ้า ถ้าการ ถ้าการใช้ชีวิตของดิฉัน ฉันอยากอยู่ที่เมืองไทยมากกว่า แต่ว่าอนาคตของลูกดิฉัน แบบอยากให้เขาแบบไปเมืองนอก อยากไปเรียนต่างประเทศ ก็คือขึ้นอยู่กับเขาเลยว่าเขาอยากจะ เขาอยากจะเลือกแบบไหน คือมันเหมือนแบบให้เราเป็นตัวส่งเสริมเขาดีกว่าค่ะ ว่าเขาจะเลือกเส้นทางชีวิตแบบไหน เราไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่า "ลูกต้องทำงานกับพ่อแม่นะ ลูกต้องอยู่ตรงจุดนี้นะ" มัน มันก็ไม่ใช่เนาะ เราก็เลือกไม่ได้ อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อะฮะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ๆ ๆ เพราะว่าเขาเหมือน เหมือนชีวิตเราเนาะโตมาน่ะ เหมือนพ่อแม่ก็พยายามวางกรอบให้เราเนาะ เออ "เรียนที่นี่นะ ไปต่อที่นี่" เสร็จแล้วก็หาแฟนให้ด้วย อะไรอย่างเงี้ย มันก็ แต่มันก็เพราะเขา เราก็ไม่ได้เป็นตามกรอบเขาทุกอย่าง ไง
ค่ะ จริงค่ะ อืม จริงค่ะ แต่บางทีเนาะ ตอน ตอนที่เราเรียน พ่อแม่ก็จะปลูกฝังว่า "ห้ามมี แฟน ระหว่างเรียน" เป็นเหมือนกันไหมคะ?
<chuckles> ก็ ก็ ก็เป็นนะ ตอนนั้นน่ะก็เป็นนะ เออ ตอนนี้มันห้ามไม่ได้แล้วอะ
ก็แบบ อือ ส่งดิสก์ จริงค่ะ ถ้าสมัยดิฉันน่ะ จะเป็นแบบนี้เลย ตอนเรียนมหาลัยก็คือจะมีกรอบเลยว่า "เรียน เรียนเสร็จกลับห้อง เรียนเสร็จกลับห้อง" จริง ใช่ค่ะ
กลับบ้านกี่โมง เออ ถึงบ้านกี่โมง ต้องโทรมาบอกนะ ถึงแล้วหรือยัง ต้องไม่เกินทุ่มหนึ่ง วันนี้มีกิจกรรมไหม?
ใช่ จริงค่ะ ก็ต้องแจ้งก่อน อย่างเงี้ย แต่พอเด็กสมัยนี้ไม่แล้ว <chuckles> เด็กสมัยดิฉันมองว่ามัน มันเป็นตามยุคตามสมัย ถ้าเป็นลูกสาวก็อาจจะแบบเป็นการแบบพาไปฝังเข็มนู่นนี่นั่น มันเหมือนแบบเป็น เป็นการเปิดกว้างแล้วอะค่ะ ที่แบบยอมรับ เราต้องยอมรับโลกที่แบบหมุนตามกาล เวลา ก็แบบเราก็ต้องปรับตัวตามกาล เวลาด้วย มัน
อ้อ เออ ค่ะ ใช่ ๆ กาลเวลา เราปรับตัวตามกาลเวลาเนี้ยมันมาจากไหน? ความรู้ที่มันเพิ่มขึ้น หรือองค์ความรู้ที่มันเปลี่ยนไป สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป
อืม

บางทีเราดูในคลิปอะค่ะ มัน มันมีแรงผลักดันช่วงนั้นน่ะค่ะ แบบเราต้องสวย เราก็ไปสั่งครีมนู่นนี่นั่นมา แต่พอได้มา มันก็เป็นอารมณ์เหมือนเดิมอะ ค่ะ ใจเราก็เป็นความขี้เกียจอะ ด้วยความที่แบบ "ฉันมีสามีแล้ว ฉันจะทำอะไรก็ได้" อย่างเงี้ยค่ะ
เราไม่ได้ เออ ค่ะ ค่ะ อืม ๆ เอ๊ย เราเคยเป็น ๆ แต่ตอนนี้เรา เลิกแล้ว ๆ เราไป ไล ทำผม ไปทำสีผมทุกเดือน ไปทำสีผมทุกเดือน เราก็ไปโยคะ เสร็จแล้วกลับมาเราก็อาบน้ำ สระผม ลงครีมให้มันหอม อะไรอย่างเงี้ย ดูแล ทาครีม ทามือ ทาเท้าก่อนนอน อะไรอย่างเงี้ย เราคือแบบพยายามที่จะดูแลให้นุ่ม ให้มันแบบ มันอาจจะไม่เหมือนตอนสาว ๆ หรอก แต่ให้มันรู้สึกว่า เออ นอนแล้วมันมีกลิ่นหอม เออ มันรู้สึกมีอะโรมา อะไรอย่างเงี้ย เออ
อืม ค่ะ อือ ค่ะ อืม ค่ะ ให้นุ่มใช่เปล่า? อืม มันดี อา มัน มันก็ดี อ ใช่ นี่แหละค่ะ ตอนนี้ เป้าหมายดิฉันก็ ก็น่าจะเปลี่ยนเป็น แบบมาดูแล ตัวเอง <chuckles> ก่อน จริง ใช่ค่ะ
เราต้องรักตัว เอง เราต้องรักตัวเอง แล้วถ้างั้นเดี๋ยวเขาไม่รักเรา
อืม มัน มันก็ใช่ ทำเพื่อเรา ใช่ค่ะ เพื่อให้เรามีทางเลือกที่ดี แล้วก็เพื่อแบบให้คนที่เรารักอะ เขาแบบรักเราเหมือนเดิม มัน มัน มันก็ ช มันก็จริงนะคะ แต่บางทีเนาะ มันด้วย เขาเรียกว่าด้วยปัจจัยแวดล้อมหลาย ๆ อย่าง มันก็เลยส่งผลให้แบบผู้หญิงคนหนึ่งจากที่แต่งตัวกลายเป็นแบบ
ไม่ได้ทำเพื่อเขานะ แต่ทำเพื่อตัวเอง ถูก ถูกต้อง ค่ะ
เป็นแบบ <chuckles> เป็นแบบที่ ที่แบบ ที่เราเห็นตามละคร บางทีละครมันมาจากชีวิตจริงอะ ที่แบบ เออ ฉันก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยค่ะ แบบกระเซอะกระเซอ ใช่ บางที
เออ ๆ เราหลงทางไปหน่อยหนึ่ง เราหลงทางไปนิดหนึ่ง ไม่ได้ค่ะ ต้องกลับมาค่ะ ต้องกลับมา กลับมาด้วยกันค่ะ กลับมาด้วยกัน เราก็พยายาม หมอบอกตัวเองทุกวันไง อุปสรรคต่าง ๆ นี้มันต้องขจัดไป เราต้องตั้ง mindset เราว่า "วันนี้ฉันจะทำอะไรบ้าง? ฉันยุ่งก็ไม่เป็นไร แต่ฉันยุ่งฉันก็จะทำ"
กว่าจะโงกลับมาได้ ก็แบบ อืม ค่ะ อืม อืม จริงค่ะ แต่วันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ นะคะ ที่ร่วมแชร์กับ เป้าหมายชีวิตกันค่ะ ขอบคุณค่ะ
อืม ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ค่ะ สวัสดี ค